Ako, ano yung nakagawian mo kung anong tamang makakapag ah, komportable sayo mapag kung gusto mong mapag kasi, 'di ba, 'pagka may problema ka, gusto mo rin mapag-isa.
Mm, mm. Opo. At opo, totoo.
Oo, ayan, ganyan. Ayun, kung ano lang.
'Pag po ba, ano, may, oh pag po ba may gusto po kayong gawin, ano niyo po ano po bang mas gusto niyo, kayo lang po mag-isa na gumagawa nun or meron po kayong kasama para gawin, 'yun?
Ako e ako 'pag ako pag ako, kahit ako mag-isa oo, ako mag-isa, 'yan, ako oo.
Hmm, mas o opo. Kasi wala na kayong iisipin na ibang tao, 'no, sarili niyo lang talaga.
Ah. Oo, parang, ano, gusto ko kasing, ano, na 'pagka, 'yan, stress na stress ka.
Opo.
Ah, ako gusto kong mapag-isa, ganyan na 'yun nga, makinig lang ng music ganyan ah, magbi-busy-busyhan ako, 'yung mga ginagawa ko, eh, at tsaka ako magagawa oo, 'yun dun ko gagawin, Kapag a a ako kasi pagka-stress ko minsan, eh
Mm. Hm. Opo, muni-muni lang, opo. Mm, opo. Mm. Mm. Opo.
Ah, ayan na mapapa-stress eating ka, ganyan, tapos yung gagawin mo yung ma mapaglu ah ma ma makapag makakapaglinis ka ng agad-agad, magagawa mo yung ayaw mong gawin nung, ano, ah, yung magagawa mo agad yung ayaw mong gawin, ah, yung bang, ganun.
Ah, opo. Opo, opo. Mm. Mm.